ん快適というか、なんかこう本当にね、なんかこう、ええ、んもう年取ったからこう1回しかこう行き来できないわけですよ。
うん。うん。 ああ、そうなんですね。ま、その方が楽ですよね。うんうんうんうん。
そう、だからその <chuckles> ね、で、そこにま、全部まとめて、なんかこう2人のベッドがこうそこら辺にあって、で、あの、うううん、お風呂だけなんかすごおく長い階段をこう降りて、中にかいのあのあの同じレベルまで降りたところにあったわけですよ。
うん。 うんうんうん。 うん。 うん。ええ、そうなんですね。いやなんか、うん。あ、そうなんですね。なんか3階から中2階っていうと、すぐじゃんって思うんですけど、そこが結構距離があったんですね。
うん、だからお風呂が大変でしたね。 ええ。 ええ。 そうなんです。すごく急な、なんか暗い階段をこのす降りて行ったところに、こうお風呂の所があって、もうなんかもう迷路みたいんになってたんですよ、最終的には。
うん。うん。 うーん。 うん。 あ、そうなんですか。なんかそのおじいさまの意図とは違うかもしれないですけれども、ある意味本当アミューズメントパークみたいな感じですね、聞いていたら、なんかいろんなところがあって、で孔爵さんもいて、お風呂もね、下に降りていたらあって、なんかなんか探索しがいのある面白いお家ですね。
うん。 ええ。 そうなんです。 ええ。 ええ。 ええ。 そう。<chuckles> そうなんです。でまあ、私はね、そこをこうまたどんどんどんどん探検して。そう、どこがどうだったかっていうのをこう覚えていて、でその中2階っていうのはその、番上の階のあの、反対側の階段を降りて行って、で、その階段の後ろに小さいドアがあるんですけど、そっから入るんですよ。<laughs>
うん。 うん。 <chuckles> うんうんうんうん。 うん。 うん。 うん。 うん。 ええ、そんなに？ちょっと待って。そんなにおっきいお家なのに、小さなドアから入るんですね。<laughs> うん、うん。
ええ。<chuckles> そう、小さいドアから入ってなんかもうほんっとにね、探検し甲斐があるところで、うん、そう、うろうろうろうろしてましたね。ええ。
うん。 ねえ、楽しそう。 うんうん。そうなんですね。なんそそれだけね、思い出に残ってるっていうことで、おじいさまも、うん、すごい喜ばれてると思います。<laughs> 楽しいお話を聞かせていただいてありがとうございました。
うん。 ええ。 はい。<laughs> はい、こちらこそ聞いていただいてありがとうございました。失礼します。
はい、失礼します。

そうなんです。なんでこう、色んなところに、こう、とことこ歩いてい行って、あの、なんかベッドがあったらそこでこう、ジャンプして、あの <laughs>
うーん。 うんうんうん。 <laughs> え、ええ、最高じゃないですか。もうベッドでジャンプ楽しいですよね。
<laughs> ええ、そう、で、ベッドがあったらジャンプして、で、なんかこう、ま、また出てきてこう、ね、また違うところを覗いてみたりとか、いろいろしてたので、なんかこう頭の中に、うん、なんかこう、大体のその、あれが、ま間取りみたいのが入ってるわけですよ。
うん。 うんうんうんうん。 はい。 うん。 うん。 うん。 うんうん、そうですね。うん、はいはいはい。
ええ。うん。でも、いほんとに小さい、もうね、幼稚園とかそういう年代だったので、すごくうろ覚えで。
あ。 うんうん、あ、そんなに小さかったんですか？私なんか感覚ではもう10歳くらいとか、小学生、高学年のお話なんですかなのかなって思ったんですけど、まだ幼稚園の頃のお話だったんですね。うん。
そうなんです。 ええ。 うん、そうなんです。なんで、すごくうろ覚えで、で、なんかその、祖父がなんか変わった人で、あの、なんかこう、偉大なことをこう、成し遂げようとしていて
うん。 はい。 おお、素晴らしいですね。偉大なことを、え、な、偉大なことをって、それはお聞きしてもいいんでしょうか？どういうことなのか。うん。うん。
<chuckles> うん。うん、そう。 <chuckles> うん、ななんかあの、ものすごい田舎なのに、なんかこう、なんだろう、テーマテーマパークみたいのを作りたかったみたいで。
うん。 ああ、すごい。うん。
うん。で、なんかこう、まずじぶなんなんだろう、こう孔雀園をね、まず最初に、あの、うん、作るっていうことで、なんか孔雀を飼っつたんですよ。
うん。 ええ、ほんとに飼われてたんですね。
<laughs> そう、く孔雀いて、で、大体、家の中どっかに孔雀がいて、なんかどなんか、一時期どんどんなんか増えていって。
うん。 <laughs> 孔雀さんがですか？うん。ええ。
そうなんです。ええ、で、ななんかこう、祖母はその孔雀のこう餌を、あの、切るのにすごく忙しくて、餌やりとか、なんかうん、そう。やったりとかしてたのを覚えてますね。
うん。 うん。 ああ、そうですね。うんうん。 うん。 え、何匹ぐらいいたんですか？ちなみに。